Ví dụ như những cái người mà người ta phụ thuộc á, là coi như là người ta mất định hướng luôn, đúng hông? C Ờ.
À há. Đồng ý. Thì ngoài ra mình còn có thấy á, là nó có một cái lợi ích này nữa nè, hông biết là bạn nhìn ra được hông. Nhưng mà mình nghĩ á, có nghĩa là khi mà mất internet, ừm, rồi thì mình thấy á, là nó có một phần nào đó bảo vệ môi trường nhiều hơn, bạn có cảm giác như vậy hông?
Ừm, cái nào? Ừm hứm. Ờ. Đúng, kiểu, giống như là, những cái nhơi thứ nhất là để có internet thì phải có điện, mà mất điện thì thì thì coi như là về thời tiền sử là hông tính đi. Nhưng mà những cái mà, ờ, nhà máy mà nó sản xuất rồi này nọ để mà nó vận hành tạo ra internet rồi điện này nọ á, nó là một cái khối lượng rất là lớn và nó thải ra môi trường một cái chất rất là, gọi là, rất là nhiều. Ờ, đúng rồi.
Đồng ý. Ừm. Đồng ý. Đồng ý. Kinh khủng, phải hông? Và không những vậy là các, a, đường truyền, cáp quang hay là những cái vật dụng liên quan về mạng đó, thật ra là sản xuất đúng, sản xuất, ơ, một lượng rất là lớn. Và khi mà nó mất như vậy á, thì, kiểu, giống như là, môi trường nó được bảo vệ nhiều hơn, kiểu, giống như là, hông không cần dùng nữa cho nên là nó nó được thoải mái hơn. Thì, ờ, không biết đúng, thì kh thì không biết là bạn còn thấy có những thách thức gì nữa hông?
Ờ. Đúng rồi, đúng rồi, ảnh hưởng dưới biển nè. <chuckles> Ờ. Ờ há. Ờ. <chuckles> Ừ. Coi như là quay về tự nhiên. <chuckles> Ừm. Thách thức mình nghĩ là rất là nhiều, tất nhiên là thách thức rất là nhiều. Coi như là cuộc sống của mình giống như mình nói đó, bây giờ là mình hoàn toàn phụ thuộc vô internet rồi, cho nên là khi mà không có internet á, thì coi như là mình phải bắt đầu lại từ đầu luôn. Cơ bản là tất cả mọi thứ từ những cái nhỏ nhất, đúng hông? Vậy, ờ
Ừm. Ừm. Đồng ý. Đồng ý luôn. Ừm, đồng ý với ý kiến của bạn. Thì, à, kiểu, giống như là, không có mạng, kiểu, giống như là, mình cũng cuộc sống cũng là hơi bị đảo lộn thật sự, mệt mỏi thật sự, nhưng mà vẫn có thể tồn tại, phải hông?
Ừm. <laughs> Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng rồi, vẫn chắc chắn là vẫn tồn tại được, tại vì mình thực ra thì internet nó chỉ mới xuất hiện cái thời gian gần đây thôi, còn rất, rất, rất, rất, rất là nhiều ngàn năm trước là làm gì có internet, mà người ta vẫn có thể là yêu nhau này nọ rồi làm việc rồi kinh ừ, đúng rồi. V cho nên là nó nó hông phải là cái yếu tố sinh tồn, <chuckles> mình nghĩ là internet nó nó nó nó chủ yếu ảnh hưởng về kinh tế là nhiều. Nó sẽ ảnh hưởng tới ờ, vậy thì, ờ, chốt lại là <chuckles> chốt lại là có thể thích nghi nếu mà không có internet và duy trì kết nối thì nó sẽ phụ thuộc vào động lực của mình. Thách thức thì như tôi với bà đã nói rồi, đó.
Ừm. Đúng rồi. Đồng ý. Vẫn tồn tại được, vẫn phát triển được. Đó. Đồng ý. Mình hiểu, mình hiểu ý kiến của bạn. Đồng ý luôn. Rồi. Ừm. Cảm Ừm. Đúng. Đồng ý luôn. Rồi.

Ừm, lợi ích hả? Mình nghĩ là lợi ích thì nó cũng nhiều nha, tại vì thật ra á, quay lại cái cuộc sống mà khi mà không có internet á, thì mình thực tế là mình gắn kết con người mình gắn kết với nhau hơn, kiểu như là, những
Ừm. Ừm. À. Có nghĩa là có nhiều sự kết nối hơn, phải không? Kiểu giống như là, bây giờ hồi xưa thì chỉ cần cầm điện thoại lên nhắn tin, hổng thôi là chat qua màn hình máy tính, bây giờ là phải gặp mặt nói chuyện.
Đúng rồi. Ờ, mấy tin ờ, <chuckles> đúng rồi. Đúng rồi, phải bây giờ mà cà phê là phải gọi điện đúng giờ tới chứ hông thể nào mà tại vì bây giờ đâu có internet đâu, giờ tới trễ thì sao ngồi đợi, <chuckles> đâu có lướt, ơ, TikTok được, <laughs> đó.
Đúng. Đúng, đồng ý. Vậy là có thêm một cái tốt nữa là cải thiện cái, a, khả năng đúng giờ, phải hông?
Giờ giấc, <chuckles> ờ, của bạn bè đúng rồi, cái đó quan trọng nè. Rồi
Đúng rồi. Kiểu, bình thường là hẹn nhau luôn là giờ dây thun, nhưng mà bây giờ hông có internet, rồi nhắn tin nói chuyện cũng hông được, cho nên là phải, ơ, đúng giờ, hông thôi là nó bỏ về.
<chuckles> Ừm. Ờ, chưa kể là mình nghĩ thêm một cái nữa gọi là thách thức. Đó là nó sẽ được, gọi là, những cái người mà người ta có cái nền tảng thực trong cái cái người ta á, thì người ta sẽ nổi bật hơn những cái người mà sống phụ thuộc vô internet nhiều, đúng hông?
Ừm. Ừm hứm. Ừm hứm. Đồng ý. Có nghĩa là, ừm, mấy người sống trên internet, trên mạng nhiều, v giống như là phông bạt, phải hông?
Ừm. Coi như là mất tay mất chân, <chuckles> mất tay mất chân luôn, hông còn cái gì hết, ờ.
À, kiểu, giống như là à, kiểu, giống như là, mấy người phụ thuộc vào mạng nhiều quá thì, kiểu, hơi phông bạt, và, giống như là, mất cái chén cơm, còn, à, mấy người về, kiểu giống như là, hoạt động công việc gì đó liên quan tới, a ừm.
Ừm. Đúng rồi. Người Nền tảng ừ, cái nền tảng của người ta, gọi là, vững chắc á, <chuckles> là, người ta có cái, gọi là, có tiếng và có miếng luôn á, thì người ta vẫn sẽ ô kê với việc là không có internet. Cho dù là tất nhiên là, ờ, nó sẽ ảnh hưởng nhiều nhiều nha về, ờ, gọi là, sự kết nối hay là cái diện, gọi là, diện phủ về kinh doanh này nọ các thứ, nhưng mà mình nghĩ là theo theo cái phương hướng là
Ừm, đúng. Đồng ý. Ừm hứm. Ừm hứm.